Oh, oui. Eh ben, écoute, oui, oui, parce que je trouve que l'architecture, elle en dit long sur la ville. Par exemple, si on parle, heu, je te dis une bêtise, mais quand ma grand-mère nous a emmenés à Amiens pour la 1re fois avec ma conjointe, heu et ben, en fait, heu, je trouvais que la ville, elle était pas très belle. Désolé pour les gens d'Amiens, mais elle était pas si belle que ça, parce que, tu sais, c'était briques rouges, c'était que de la brique rouge un peu partout. Ça fait un peu, heu heu, c'est pas moche, parce que de il y a quand même une très belle cathédrale à Amiens, mais tu sais, c'est le côté un peu monotone. Tu sais, un peu, tu te dis: «C'est un peu tristoune». En été, ça va, mais pour l'avoir fait, heu, avec des potes, heu, quand il pleut, heu, ah, ouais, alors, franchement, heu, p tu te dis: «Heu, waouh!» Heu, ah, là, tu tu te poses sur un banc et tu regardes et tu pleures, quoi. <laughs> Non, c'est pas gentil. Mais ouais, non, franchement, la la je trouve que l'a l'architecture, elle est très intéressante et hem, effectivement, là où j'ai eu des coups de cœur, c'est les bah, les encore une fois, on revient sur ça, c'est les Pays de la Loire. Les Pays de la Loire avec les châteaux. Heu, moi, qui n'étais pas su très fan de châteaux, à la base, alors, bon, voilà, tu vois? Eh ben, ma conjointe, elle, elle a c'est une fan de secrets d'histoire. Voilà, heu et c'est el elle connaît toute, heu, toute l'histoire des châteaux et cetera et je peux t'assurer que, finalement et ben, j'ai pris du plaisir à, heu, visiter l'intérieur des châteaux parce que, tu sais, il est tout le temps différent, selon les époques 18e, 17e. Bref, peu importe
Mmh mh. Mouais. <chuckles> Oui. Ouais Tout à fait, oui. Ouais. Ouais. <chuckles> Un jour de brouillard, ouais? Déprime assurée? Ouais. <laughs> Ouais. Mmh mh. Ouais. Ouais, c'est beau, hein? Ouais. Mmh mh. Ouais, OK, ouais. <chuckles> Ouais. Ouais. Hein, puis c'est Ouais.
je trouve ça trop, trop bien et limite, ça m'a, tu sais, ça me, tu sais, limite, maintenant quand je vois un château, j'ai envie d'aller voir à l'intérieur parce que c'est j ce côté un peu curiosité qui est apparu.
Ouais, ça t'a ouais OK. Ça t'a initié, heu, au château? <laughs> Ouais.
Ouais, tout à fait. Eh ben, d'ailleurs on a fait, heu heu, si tu as l'occasion un jour, c'est le château de Neuschwanstein, en en en à la frontière entre l'Allemagne et le et et l'Autriche, donc c'était en Bavière
D'accord, ouais.
le château, il est juste, heu
Est-ce est ce que c'est le le le fameux château, heu, tu sais, qui ressemble un peu au château de la bois do de La Belle au bois dormant, là, perché un peu, heu? Non c'est pas celui-ci?
Si, tout à fait, bravo, c'est ça et tu sais, c'est un roi fou, complètement fou, qui s'est dit: «Vas-y, je vais construire, heu», voilà. Bon, il a pas pu le voir construire parce que, du coup, il est r il est décédé avant, mais c'est lui qui avait eu ce ce projet fou de le faire et personne le croyait et au final, maintenant, il est là et moi qui l'ai visité, en plus, tu sais, on a eu de la chance, on l'a visité quand il faisait beau et donc, du coup, tu as un paysage et d'ailleurs, on hésite à r à y retourner parce qu'en fait, en fonction des saisons, le château change, que ce soit avec l'hiver, là, avec la neige qui va arriver, que ce soit l'automne. Ouais, bah, on l'a pas fait pendant la nous, on l'a fait, heu, septembre et c'était, oh!
Ouais, ouais. Oui! Dingo qui était là-dedans, ouais, ouais, ouais. Ex Ouais. Mmh mh. Ouais. Ouais. Ouais. Ça doit être beau sous la neige. Ouais. Avec les couleurs d'automne, ça doit être waouh.
Bah, c'était p tu sais, c'était bah, justement, c'était la transition entre, heu, bah, le forcément, l'été avec che de la un bonne chaleur et le côté automne. Donc tu commençais à avoir des petites feuilles un peu heu jaune-orangé, c'était magnifique, je te l'assure. incroyable.
Mmh mh. Ouais. Waouh. Han!

Ah oui, oui, oui, c'est très c'est très joli. Il y a un super beau château à faire, et cetera. Mais en tout cas, cette partie là avec l'Oktoberfest, c en fait le truc c'est que c'est biaisé, mais quand je pense à Munich, je pense à l'Oktoberfest alors que ça devrait pas être le cas. Je devrais penser peut-être à autre chose, mais tu as raison, je pense que ça vaut peut-être le coup de le faire une autre un autre moment de l'année.
Ouais. Mmh. Mmh mh. Bah oui. Hein hein. Ouais, ouais, ouais. Est-ce que, heu, les lieux où il y a beaucoup de touristes, heu, toi, ça te gêne?
Et beh écoute, c'est un paradoxe que j'ai jamais compris de chez moi. C'est, heu, on a fait la la fontaine de Trevi en Italie et tu sais, c'est un endroit où il y a, <blows air> <gasps> il y a trop de monde. Et bah, je peux t'assurer que j'étais limite angoissé. Alors que pourtant, je suis quelqu'un de sociable et extraverti comme je te l'ai dit, hein, et je sais pas pourquoi ça m'a fait l'effet inverse. Ça m'a limite, je me senti pas très bien et limite je préfère être en pleine forêt et discuter avec le seul la seule personne qui arrive plutôt que d'être, heu, à la frontière de Trevi. Il y avait les photos de partout, les flashs, toutes les langues mélangées, ça m'a fait un brouhaha dans ma tête, heu ouais voilà, c'est ça. Et du coup, c'était un peu bizarre.
Ouais. <blows air> Oui il y a une foule de fous, ouais, ouais. Ouais. Ah. Mais, ouais. Ouais, ouais. D'accord. Mmh mh. Ouais, les gens te marchent dessus, heu, ouais, ouais, ouais. Et tu t'es pas senti à l'aise, heu, par rapport à à tout ce monde?
Non, et j'ai remarqué que, du coup, quand je fais, heu, certaines villes, donc on a fait Prague, on a fait, heu, heu, Venise, on a fait Rome, heu, voilà, on a fait ce genre de ville, et quand il y a trop de monde, c'est pour ça que je préfère for soit le matin, soit, heu, plutôt de tard en soirée, et pas en plein après-midi où il y a trop de monde. Je sais pas. C'est j'ai ap appris ça en voyage. <chuckles>
Mmh mh. Mouais. Mouais. D'accord ouais, ouais. Ouais, ouais, ouais, ouais. D'accord, OK, super. Et bah, écoute, merci beaucoup pour cet échange très intéressant avec, heu, plein d'endroits qui donnent envie, heu, <chuckles> d'être visités. Merci beaucoup.